ค่ะ วันนี้อะค่ะ เรามีเรื่องระบายนะคะ แล้วก็อยากจะขอคำแนะนำนิดหนึ่งอะค่ะ คือเราอะค่ะ ช่วงนี้อะค่ะ คือแรงจูงใจของเราอะค่ะ ลดลงไปเยอะเลยอะค่ะ ด้วยความที่เราอะค่ะ เป็นแม่บ้านน่ะค่ะ ทำงานประจำทุกวัน งานประจำของเราก็คือ เลี้ยงดูลูกอะค่ะ แล้วก็ ต ดูแลเรื่องงานบ้านน่ะค่ะ เรื่องของที่บ้าน แล้วก็เรื่องของสามี อย่างเงี้ยค่ะ ช่วยในการจัดการบ้านน่ะค่ะ แล้วก็ คือทุกวันของเราอะ มันจะเป็นแบบเดิม แพตเทิร์น เดิมทุกวันเลยอะค่ะ แล้วไม่ อืม มันเป็นแบบเนี้ย วนอยู่เรื่อย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า แรงจูงใจมันหายไปอะค่ะ เราก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำนิดหนึ่งน่ะค่ะว่า เราควรจะจัดการยังไงกับความรู้สึกของเราดีอะค่ะ?
อื้อฮือ ครับ อื้อฮือ ครับ อืม ครับ ครับผม ก็ ก่อนอื่นนะครับ ก็ อา อยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับว่า ก่อนที่จะมาเป็นแม่บ้านเนี่ยครับผม
ค่ะ
ตอนก่อนหน้านั้นเนี่ย คุณทำงานอะไร แล้วก็ อ่า ทำมานานแค่ไหนแล้วครับ?
ค่ะ ก่อนหน้านั้น ใช่ไหมคะ เราอะคือ ก็คือเป็น ต้องบอกก่อนว่า เราเป็นคนทำงาน ค่อนข้างทำงานหนักอะค่ะ ทำงานเยอะ แล้วก็เป็นคนชอบทำงานอะค่ะ คือเราก็เป็นเลขาอะค่ะ เป็นเลขาของบริษัทต่างชาตินะคะ แล้วก็เวลาวัน คือวันหยุดอะค่ะ เวลาหยุดจากว่างงานแล้ว หรือว่าเลิกงานแล้ว เราก็เป็น tutor สอนภาษาอังกฤษอะค่ะ สอนเด็กนักเรียนน่ะค่ะ ตั้งแต่ชั้น ก็ได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยอะค่ะ จนถึงวัยทำงาน ก็ ก็สอนได้อะค่ะ ใช่ค่ะ ก็คือเราแบบเป็นคนทำงานเยอะอะค่ะ ใช่ค่ะ แล้วคือพอมันสนุกกับงานอะค่ะ มันก็จะมีความสุขแล้วก็แบบอยากทำ ก็คือตารางของเราก็คือจะแน่นมาก ๆ เลยอะค่ะ ใช่ค่ะ อันนี้เป็นก่อนที่จะแต่งงาน แล้วก็ <tsk> คือ มีสามีแล้วก็มีลูกอะค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อา! ครับผม อืม ครับ แล้วหลังจากที่แต่งงานแล้ว มีสามีแล้ว แล้วก็มีลูกเนี้ยครับ อ่า คุณได้ออกจากงานมาเพื่อเป็นแม่บ้าน full-time อะครับผม นานแค่ไหนแล้วครับ?
ใช่ ก็ตอนนี้ใช่ไหมคะ? ก็ตั้งแต่ ต้องบอกก่อนว่า เราอะค่ะอยู่ ไอ้ที่ทำงานก่อนหน้านี้เราอยู่เมืองไทยอะค่ะ ตอนเนี้ยอะค่ะ เราอยู่ต่างประเทศอะค่ะ ใช่ค่ะ เราก็เลยต้องย้ายมาอะค่ะ อยู่ต่างประเทศ เราอยู่ต่างประเทศมาก็ตอนนี้เข้าปีที่ 12 แล้วอะค่ะ แต่ว่าถ้ามีลูกอะค่ะ ก็ประมาณ ต้องมาดูแลบ้าน เอาจริง ๆ แล้ว ก็นับตั้งแต่ ส ย้ายมานี่เลยอะค่ะ ต้องอยู่ดูแลสามีอะค่ะ ก็ สิบสอง ปีแล้วอะค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับผม อา ก็คือเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เนาะจาก Working Woman ใช่ไหมครับ? กลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว ตั้งแต่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเลยนะครับเนี่ย ก็ โอ้โฮ! ตรงนี้ก็ต้องยอมรับแล้วก็นับถือ แล้วก็เป็นกำลังใจจริง ๆ นะครับผม แล้วก็ชื่นชมด้วย เพราะว่าการที่คุณเปลี่ยนบทบาทจากหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนี้เนี้ย ก็คือต้องมีการเสียสละ แล้วก็มีแบบพลังใจที่เข้มแข็ง แล้วก็การปรับตัวที่ดีพอสมควรเลยนะครับผม แล้ว อ่า นอกเหนือจากงานน๋ะครับผม ที่คุณเป็น Working Woman แล้วเนี่ย ตอนเนี้ยครับ อ่า อาการที่แบบเริ่มมี สาเหตุหรือเริ่มมีแบบ เขาเรียกอะไรนะ แบบจุดที่เห็นได้อะครับผม จุดสังเกตได้เนาะ ในตัวของตัวเองเนี่ยครับว่า อ่า พฤติกรรมหรือความรู้สึกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยครับ อา เป็นจุดจุดไหน หรือเป็นความรู้สึกประมาณไหนเหรอครับ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ค่ะ ค่ะ เป็นความรู้สึกที่ว่า คือชีวิต ค ชีวิตของเราอะค่ะ ที่เคยแบบว่า เราอะเคยหาเงินเนาะคะ แล้วก็เคยใช้เงินของตัวเอง ก็คือมันก็มีความภูมิใจอะค่ะ แล้วก็มีความ มันมีความหมายกับเราอะค่ะ ค่อนข้างสูงนะคะเรื่องของการที่ คือเราก็พึ่งพาตัวเอง แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้อะค่ะ โดยที่ไม่ต้องขอเงินของที่บ้าน หรือว่าใคร อย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นจุดหนึ่งอันนี้นะคะ เราก็เริ่มรู้สึกว่า มันรู้สึกมีความแบบ แรงใจ หรือหมดแรงใจ หรือมันมีความเบื่อตรงที่ว่า เวลาที่เราจะต้องทำงานบ้านน่ะค่ะ เราจะมีความแบบไม่อยากทำอะค่ะ แบบเราจะมีความ เหมือนคล้าย ๆ ว่า มีความรู้สึกว่า มัน มันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบ ไรเงี้ยค่ะ ประมาณนั้นน่ะค่ะ จะมีบางแวบขึ้นมาแบบว่า คือเราอยากออกไปทำงาน ไรเงี้ยค่ะ เหมือนอยากไปค้นหาความสุข ค้นหาแบบตัวตน หรือคุณค่าของเราอะค่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ มันจะเป็นแบบตอนนั้นน่ะค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อา ครับ อา ก็คืออยู่ดี ๆ ก็มีแบบ มีความรู้สึกคลิกขึ้นมาว่า "เฮ้ย ฉันทำอะไรอยู่?" อะไรแบบนี้ <chuckles> ครับผม อา ครับ แล้วตอน อะฮะ แล้ว แล้วช่วงที่ทำงานอะครับผม โดยปกติแล้วเนี่ยในส่วนของงานบ้านเนี่ย อ่า ทำเอง หรือว่ามีการจ้างแม่บ้านเหรอครับ?
มันจะแวบ ใช่ มันจะแวบขึ้นมา ใช่ค่ะ มันจะแวบประมาณนั้นน่ะค่ะ เหมือนแบบว่า ค่ะ ค่ะ ทำเองเลยค่ะ ก็คือเราก็จะช่วย คือเรื่องของแบบ ก็มีการตั้งงบประมาณของรายเดือน ของ ของรายจ่ายด้วยนะคะ เราก็คิดว่า คือตรงส่วนเนี้ยค่ะ ในเมื่อก็คือคนหนึ่งเป็นคนทำงานอะค่ะ เราก็อยากจะ คือผ่อน คือผ่อนแบบแรงเขาอะนะคะ โดยการที่เราก็ไม่ต้องไปจ้างแม่บ้านค่ะ เราทำให้เอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าไอ้ตรงจุดที่ว่า เราทำเองทุกวันเนี่ยล่ะค่ะ หรือว่าทำตลอดเวลา อย่างเงี้ยค่ะ มันเลยอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบเบื่อหรือเปล่า หรือว่า คือรู้สึกว่า คือ เอ๊ะ! คือความหมาย ของ ของงานของเราคืออะไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ มาตั้งแบบคำถามใหม่กับตัวเอง แบบเนี้ยค่ะ
อือ อืม อื้อฮือ ครับ อื้อฮือ ครับ อื้อฮือ อืม ก็เข้าใจสถานการณ์ แล้วก็ภาพรวมนะครับผม จาก อ่า Working Woman นะครับในอดีต พอปัจจุบันนี้อาจจะเปลี่ยนบทบาทกลายเป็น อ่า ซัปพอร์ต หรือผู้สนับสนุนนะครับ ทั้งสามี แล้วก็ลูกด้วยนะครับผม ทีนี้ต้องถามเพิ่มเติมอีกครับว่า ตอนเนี้ย อ่า ลูกของคุณน่ะครับผม โตหรือยังครับผม อายุประมาณเท่าไรครับ?
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ตอนนี้ลูกก็เริ่มโตแล้วนะคะ ก็ลูก <clicks tongue> คนเล็ก 7 ขวบแล้วค่ะ ลูกคนโตก็ 8 ขวบแล้วอะค่ะ ก็ค่อนข้างที่จะ คือเขาตอนเนี้ยเรียนเต็มวันน่ะค่ะ เราก็รู้สึกว่า ถ้าเรียนเต็มวันแล้ว แบบเนี้ยค่ะ เราก็สามารถจะหาอะไรทำได้ ใช่ไหมคะ แบบ คือ เราก็สามารถเป็นแม่บ้านได้ด้วย แล้วก็ทำงานได้ด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเลิกเรียนน่ะค่ะ กับเวลาเรียนของเขาอะค่ะ มันค่อนข้างเร็วอะค่ะ อย่างเช่น เขา เขาเริ่มเข้าโรงเรียนอะค่ะ ก็คือ จริง ๆ เราว่างตั้งแต่ประมาณช่วง 8 โมงอะค่ะ จนถึง แต่บ่าย 2 อะค่ะ เลิกเรียนแล้วอะค่ะ
อื้อฮือ อือ ครับผม ครับ อา ครับ อืม ก็อาจจะต่างกับที่ไทยเยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ย
ใช่ ใช่ค่ะ มันเลยค่อนข้างต่าง คือเราไม่สามารถออกไป ทำงานอื่นได้ ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องทำงานแบบในบริษัท หรือว่าเราต้องไปทำงาน อาจจะเป็นร้านค้า หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราไม่สามารถแบบ ทำตรงช่วงนี้ได้อะค่ะ อันนั้นน่ะค่ะคือ คือจุดที่ คือ ยังไม่สามารถออกไปทำงานได้เต็มตัวอะค่ะ
อื้อฮือ อืม ครับ ครับผม ก็พอจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับ จากเรื่องเล่า อ่า เรื่องราวที่คุณเล่ามาเนาะ ทีนี้อยากจะบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่า การที่ เรารู้สึกหมดไฟ หรือรู้สึกเบื่อ หรือขาดแรงจูงใจในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ก็มักจะเกิดจากการที่เราทำอะไรเดิม ๆ ซ้ำ ๆ หรือเกิดจากการที่เราเนี่ยรู้สึกว่า เป้าหมายของเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับ แล้วพอเป้าหมายเราไม่ชัดเจนเนี่ย เราก็เอาตัวเราในปัจจุบันน่ะครับไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาหนึ่งในอดีตที่เคยชัดเจน แล้วก็เคยทำได้นะครับ อย่างเช่น อ่า ที่คุณเล่ามาว่าเป็น Working Woman นะครับ ในอดีตที่ทำงานหลายอย่างเลย ทีนี้ปัจจุบันนะครับคุณผันตัวมาเป็นแม่บ้าน หน้างานเนี่ย อ่า ถ้ามอง <clears throat> ถ้ามองเป็นงานเนี่ย ก็คืองานเหมือนกันก็ได้ครับ แต่ว่าหน้างานอาจจะเปลี่ยนไปเนาะ ตอนที่อยู่บริษัท ตอนที่อยู่ที่ไทยอาจจะเป็นเชิงรุก แต่ตอนนี้พอคุณมาอยู่ที่ต่างประเทศคุณก็เป็นซัปพอร์ต เป็นหลังบ้าน คอยดูแล อ่า คุณสามีที่หาเงิน คอยสนับสนุนดูแล ล อ่า ลูกทั้ง 2 คนในเรื่องของการศึกษาเนาะ เพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่เนี่ย มันก็เปลี่ยนไปเนาะ ถ้าเกิดมีการสลับบทบาทกันบ้าง บางทีก็หาเงินบ้าง บางทีก็ใช้เงินบ้าง หรือบางทีก็ซัปพอร์ตกันบ้าง แบบนี้ก็จะทำให้ อ่า การใช้ชีวิตเนี่ยก็อาจจำ สนุกสนาน แล้วก็มีเป้าหมายมากขึ้นนะครับ แล้วก็อยากจะแนะนำแบบนี้นะครับว่า ตอนเนี้ย อ่า เป้าหมายที่คุณตั้งไว้เนี่ยอาจจะเป็นระยะ ระยะไกลเกินไป เนื่องจากว่า อ่า ทางคุณสามีเนี่ยหาเงิน เป้าหมายของคุณก็ซัปพอร์ตคุณสามี คอยช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้ ส่วนคุณลูกเนี่ยก็กำลังเรียนอยู่ แล้วเป้าหมายที่มีของคุณลูกก็อาจจะเป็นระยะไกล อย่างเช่น เรื่องการศึกษาสูง ๆ มี อ่า หน้าที่การงานที่ดี ที่มั่นคง แต่ว่าตัวคุณก็ต้องใช้พลังตรงเนี้ย หมดไปกับ 2 สิ่งนี้ในการดูแล แล้วก็ อ่า เป็นคนกลางที่คอยดูแลบ้านนะครับ ทีนี้พอขาดเป้าหมายส่วนตัวแบบนี้อะครับ ก็อาจจะทำให้รู้สึกว่า เอ๊ะ อ่า เหมือนฉันขาดความภาคภูมิใจในตัวเองลง เนื่องจากว่าเมื่อก่อนเคยทำได้ดี สามารถซัปพอร์ตและดูแลตัวเองได้ โดยที่ อ่า ไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะครับ แต่มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ย คือบางครั้งจากที่เคยดูแลตัวเองได้ แล้วเราต้องพึ่งคนอื่นเนี่ย มันก็จะมีบางจุดที่ผุดขึ้นมาครับว่า อืม เออ จริง ๆ ฉันก็อยากจะช่วยนะ ช่วยในเรื่องของการหาเงินเลย อะไรแบบนี้อะครับผม แต่พอรู้สึกแบบนี้ไปแล้วปุ๊บ เอ๊ แต่ว่าเราตกลงกันแล้วเนาะในครอบครัว ใช่ไหมครับ ว่า ถ้าคุณมาอยู่กับผมเนี่ย คุณมาอยู่กับคุณสามีเนี่ย คุณเป็นแม่บ้านให้คุณสามีเลย เดี๋ยวเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวเขาจัดการเอง ตรงนี้ก็เป็นข้อตกลงของครอบครัว ซึ่งอาจจะทำให้รู้สึกว่า ตัวคุณเนี่ยก็ต้องมีการเสียสละนะครับ ความเป็นอิสระ ความที่เคยเป็น Working woman ด้วย อย่างเงี้ยครับ หรือการที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง ตรงนี้ก็นับถือใจนะครับผม ในการที่คุณเปลี่ยนบทบาทจากคนทำงานนะครับ มาเป็นแม่บ้านเต็มตัวเนี่ย เป็นอะไรที่ ที่เรียกได้ว่าเป็นการเสียสละเลย เพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบ แล้วก็อาจจะทำงานกันทั้งคู่ แล้วก็จ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงลูกแทน แบบนี้ก็มีให้เห็นเยอะแยะครับผม
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ได้ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ ค่ะ อืม ขอบคุณค่ะ อือ อือ อือ ค่ะ ตรงส่วนนี้คิดว่า เราควร เราควรจะจ้างบ้างดีไหมคะ? หมายถึงว่า อาจจะเป็นเรื่องของจ้างเลี้ยงดูอะค่ะ แต่อาจจะเป็น ก เรื่องจ้างของการทำความสะอาด หรือว่าที่ ที่มันมาผ่อนคลายเรา หรือว่าให้เราได้รู้สึกว่า คือได้มีการจัดเวลาของเราบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ดีไหมคะแบบนี้?
ครับผม อา อันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับผม เพราะว่าอย่างที่คุณว่ามาว่า ตอนนี้เนี่ยครับผมลูกชายก็เริ่มโต แล้วก็เข้าโรงเรียนกันแล้ว เท่ากับว่าตอนเนี้ย จากที่คุณเคย อ่า มีเวลาที่จะต้องทำ อ่า เขาเรียกว่าทำหน้าที่ของคนเป็นแม่อย่างแบบ strict เลย ฟิกซ์มาก แบบแน่นเลย ตอนเนี้ยพอลูกเริ่มไปโรงเรียนแล้ว อา คุณอาจจะมองว่า เวลามันน้อยลง แค่ เอ๊ย อาจจะเหลือเวลาน้อย แต่จริง ๆ แล้วเนี่ย ถ้ามองกับตอนที่ลูกยังเล็กอยู่เนาะ จริง ๆ แล้วเวลาเหล่านี้ ค่อย ๆ กลับมาขึ้นเรื่อย ๆ แล้วนะครับ แต่ก็ยังอาจจะยังไม่เพียงพอเนาะ เพราะว่ามันไม่ต่อเนื่อง พอทำได้สักพักหนึ่งก็ต้องหยุดแล้ว ทีนี้ถ้าตรงนี้เรามาเสริมด้วยแม่บ้านเนาะ ก็เป็นอะไรที่จะดึงเวลา อ่า ตั้งแต่ 8 โมงเช้าจนถึงบ่าย 2 เนี่ย ของคุณลูกเนี่ยครับ กลับมาให้คุณเต็ม ๆ เลยครับผม 8:00-14:00 จะกลายเป็นเวลาทอง ที่คุณได้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเอง เสริมสร้างความภาคภูมิใจ แล้วก็ดึงตัวเองกลับมาได้ครับผม แบบนี้นะครับ
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ ค่ะ อือ โอเคค่ะ ได้ค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำค่ะ เดี๋ยวจะลองไปปรับใช้ดู เดี๋ยวต้องลองติดต่อหาแม่บ้านเลยค่ะ แล้วก็จะได้มาช่วยเรา แล้วเราจะได้ออกไปทำงาน แล้วก็สร้างความภูมิใจ แล้วก็ลดแรง คือลดความ คือเบื่อ หรือว่าความกังวลของเราไปนะคะ ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ครับผม อา ครับผม ครับผม ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ ให้สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เหมือนเดิม เหมือนที่เคยเป็น working woman ในอดีตนะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ